Halli, hallo.
Guten Tag, wie geht's? <clears throat>
Gut, und selbst?
Nicht schlecht, nicht schlecht. Du hörst dich ja du hörst dich ja an, als wenn du sehr fröhlich und upbeat bist.
Sag mal Ja? Ja, für die meiste Zeit. Ja, ja, ich ich bin also außen hin bin ich meistens so, ja. Innen drin kann ich schon mal müde sein oder traurig, oder oder oder. Das kriegt aber die Welt nicht zu sehen. <laughs> Ich bin da so ‘n "Versteckler", ne, also aber so außen hin bin ich eigentlich immer so, ja.
Ist das so dein Stil, ja?
Also, eher so egal was, ich das müssen ja die anderen Leute ich muss denen ja ihre Stimmung nicht mit runterreißen, ne? Ähm
Sag bloß. Ne, das stimmt, das stimmt.
Ja. Und die An
Äh, warst du schon warst du schon immer so, auch in Deutschland?
Ja. Ja, doch. Also, ich glaube, wenn wenn du jemanden fragen würdest, wie ich so bin, die würden dir sagen: „Laut, durchgeknallt, äh, viel Energie“, ähm, ja, so auf die Art.
Dann passt du ja hier besser rein als in Deutschland, ja?
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde auch schon Sonnenschein genannt oder a bundle of energy, ne? So, ja. Ja, also, ist querbeet, was so Leute sagen. Aber noch nie was negatives, also ja. Ne, also, ich meine, es wird jetzt auch dir keiner ins Gesicht sagen, ne? Aber so so so eher sowas so Nachdenker oder so. Ne, das habe ich noch nie bekommen. Also
<chuckles> Okay. Ich ich rate dann mal, wie du dich kleidest, okay?
Ah, ja, auf, los geht’s!
Okay. Also, ich würde sagen, äh äh n kein keine Luxusklamotten.
Da hast du recht!
Ja. Und, ähm
Ja.
vielleicht viele Farben?
Ja, Farben mag ich gerne.
Ja. Äh, also, helle Farben, so Sunshine oder
Ja, so so so richtige Farben, keine Pastell. Ja, genau.
ja, ja. Ja. Also, so so
Was denkst du, was meine Lieblingsfarbe ist?
Gelb.
War's mal. Aber mittlerweile ist es grün. Grasgrün, also so richtig grelles Grün. Ja, das ist im Moment meine Lieblingsfarbe, oder für schon sehr lange. Gelb war’s mal, da war ich so in den 20ern, ähm, und es hat sich irgendwie auf so Grün umgestellt, aber Gelb habe ich auch noch viel. Ja. Und ja, ich bin so ja, also, so sind meine Farben. Und wenn also, meine also, wenn ich, äh, meiner besten Freundin sage, was ich schrei was ich mal wieder gekauft habe, so an Klamotten, ist meistens was Buntes, dann sagt: „Passt zu dir. Ja, passt.“ <laughs> Ja, doch schon bunt, ähm, ja, ist einfach fröhlich.
Siehst du? Siehst du? Ja. Anders als in Deutschland. Ja, also, der der äh, dir dein äh, deine äh, äh, wo du wohnst, äh, äh, ja, hat dann hat dann impact, ja.
Ja. Also Passt. Auch, ja. Also ich würde sagen, in Deutschland bin ich auch so, wie ich bin, aber da werde ich mehr so, ähm Hm, als zu zu nicht zu fröhlich, aber zu umgänglich vielleicht? Also, zu zu happy, sage ich jetzt einfach mal, ne? Also, zu fröhlich, ja. Also, ich bin auch für viele zu viel, ne? Also, es das habe ich schon mal gehört, dass ich viel bin. Ähm, ja, aber das ist mir
Ja, ja, ja. Das kann ich mir vorstellen. Ja. <giggles> Aber nicht, aber nicht hier so, hier nicht so. Ne, ne.
Ne, ne. Hier in g habe ich mich schon öfters entschuldigt, weil ich so viel bin und ich merk es auch manchmal, aber ich finde, die meisten sagen immer, „ne, das finden sie gut“. Ne, also ja. Also, ich verändere mich jetzt nicht, ich kann es auch nicht. Ich habe es mal probiert, also, es geht nicht. Ähm, man ist halt, wer man ist, ne? Und wem es nicht passt, ja, dann sind wir halt nicht befreundet, ne, so. Ja.
Ja, genau. Al al als hat dich dein ha hat sich deine dein, äh deine Klamotten und dein, äh deine, äh, Persönlichkeit und dein Stil so geändert, als du desto älter wirst, äh, äh wie denn?
Ja. Man traut sich mehr, wenn man älter ist, ne? Also, ich fand, früher habe ich mich eher so angepasst, so was so 'n Trend war, sagen wir mal. Oder, ähm, die Farben auch. Man hat sich so nach den Farben gerichtet, was die anderen anhaben und und bloß nicht auffallen und schon gar nicht mit grellen Farben arbeiten, weil dann fällt man ja erst recht auf. Ähm. Und heutzutage heutzutage ist es so, was mir gefällt, ne? Wird angezogen. Oder was passt, das kommt ja auch noch heutzutage dazu, ne? Was passt und was gefällt, ja. Also, ich hab ich habe 'n Regenbogen im Schrank. Ich tue das auch so sortieren nach Farben und es ist echt 'n Regenbogen. Also, ich habe auch schwarze Klamotten, so ist es nicht, ne? Aber, ähm ja, muss nicht. Ich habe es gern farbig, weil ich finde
Ja, genau, genau, ja. Und jetzt ist dir das egal. Ja. <chuckles>
Ja, schwarz zieht man auf 'ner Beerdigung an, schwarz macht aber auch dünn, ne? <laughs> Also, so kommt drauf an, ne, wann man mal schwarz anzieht.
Ja, ja, genau, ja. N ziehst du dich denn anders an, wenn du z zuhaue oder wenn du rausgehst, ja?
Oh, ja. Also, ich ich ziehe mich zu Hause am liebsten in 'nem bequemen so so ich habe öft so so Hausanzüge, so wie Schlafanzüge, ne, so sowas am liebsten, wenn ich nicht weg muss, das da da stecke ich drinne, ne? Ähm, aber so, auch wenn ich nur mal schnell zum Walmart muss oder so, dann dann auch eher bequem. Also, ich quetsche mich jetzt nicht unbedingt in 'ne Jeans rein, äh, wenn ich jetzt nur mal schnell zum Walmart oder tanken gehe oder so, ne? Also, da ist auch leger ich mag es eh mehr bequem, ne, also.
Also also, du hörst dich nicht an, so wie 'n wie 'n M M Markenmädchen, wo wo du G Gu Gucci oder
Nein, gar nicht, gar nicht. Nein, gar nicht! Also, das finde ich sogar Geldverschwendung, ne? Also, ich finde auch 'ne Jeans, die mehr wie 30 $ kostet, finde ich, boah, ne, ne? Also, ich weiß, das gibt es billiger, ne? Also, dann gucke ich lieber bei den reduzierten Sachen oder das tut schon ein bisschen weh, wenn man darüber
Hast du denn gar nicht g gar keine Marken K Klamotten, die noch nicht mal ein ein Ding?
Nein. Nein.
Hast du es schon mal versucht?
Nein. <laughs> Weil
Willst du es mal versuchen?
n nicht mit meinem Geld. <laughs> Mit jemand anderes seinem Geld, ja, klar, warum nicht. Aber ist auch so ich finde, der sieht so Ah, mein Bruder zum Beispiel, der mag Marken, aber der mag Marken, wo man es nicht sieht, ne? Also, er zieht gern, ähm, Luxusmarken an, aber da da das sieht man nicht unbedingt, dass das die Marke ist, da ist irgendwie wo was ganz Kleines drauf. Da ist nicht vorne drauf, ähm, “Calvin Klein“ oder keine Ahnung was, ja. Ähm, da ist es ganz klein, so 'n ganz kleines Schildchen vielleicht an der Seite am Hemd oder so, ne? Aber sowas würde ich mir noch gefallen lassen, aber so so wie 'n Plakat rumzurennen will ich auch nicht. Ne, so ja.
Ja. Ja. Okay. Und wo woher hast du dir deinen Sch deinen Stil? Ist es das, was du mal, äh, in der S äh, im Fernsehen gesehen hast, oder ist das dein eigener oder oder?
Gute Frage. Ich denke mal, so wie man aufwächst auch teilweise, meine Mutter hat immer nicht bunt angezogen, aber farbig. Ähm, und mein Vater auch. Mein Vater ist auch so 'n bisschen .Der zieht auch mal was pinkes an, ne? Also, mein Vater ist da sehr offen zu Farben. Ähm, ja, aber ich denke mal schon, dass das so 'n bisschen beeinflusst wurde, doch. Ähm ja.
Äh, ich ich ich weiß nicht, wie alt du Ja ja.
Und du? Also, ich würde mal sagen, du hast wenn du 'ne Brille hast, hast du 'ne Designer-Brille an.
Ne, ne, ne. Also
Ne? Du hörst dich so 'n bisschen fancier an, muss ich schon sagen.
Oh, w ja, vielen Dank, vielen Dank. Ne.
<laughs> So so so so Regisseur-mäßig oder sowas, ne? So so 'n Künstler 'n Künstler, so sieht es aus.
N Ah, überhaupt nicht. Also, ne, ne, ne, n nein, überhaupt nicht. Ich m
Nein? Ah, da liege ich ja voll falsch.
Äh, voll falsch, wirklich. Also, äh, ich bin also, m wie soll ich mich beschreiben?
<laughs> Ist schwer, ne?
Ähm. Ja, äh.
Also 'n bunter Vogel? Nein.
Nein, nein, nein, nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, aber m mag ich 'n
Nein.
also, ich ich ich bin in den 80ern in Deutschland aufgewachsen, okay? Und damals war es ja alles im Fernsehen war Amerika, okay? U und dann bin ich hierhergekommen, wir hatten hier Verwandte. Und dann ja die die „Levi's-Jeans“, weißt du und die die „Nike-Schuhe“ und, ähm, damals war es das Krokodil „Lacoste“.
Mhm. Okay. Ah, okay, ja. Ja, ja, ja. Fand ich als Kind auch voll cool, dass da 'n Krokodil auf'm Hemd ist.
Ähm J ja, und das war ja 'ne Luxusmarke. Ich weiß nicht, ob die heute überhaupt noch
<giggles> Ja, ja, ja, ja. Doch, die gibt's auch noch, ja.
Und da äh ja, aber wenn du das heute anziehen würdest, dann kommst du direkt aus den 80ern, weißt du? Ähm
Ja. Ja, klar. Ja, Nostalgiestück, ne so, ja.
Ja, also, mag ich Marken? Ja, aber sind das Fancy-Marken wie Levi's und Nike? Ne, überhaupt nicht. Weißt du? Ähm, d das dafür ist mir das Geld zu schade. Und ich glaube auch nicht, äh, dass dass das 'n Unterschied macht, weißt du, ähm
Nö, okay. Ja. Ja, genau. Ne, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das sind für Leute, die es
in wie
die das brauchen, um sich 'n bisschen besser zu fühlen vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, hochwerti hochwertiger zu fühlen, ne?
Ja, wenn irgendwas drin f äh, nicht da ist, dann muss das äh, draußen gezeigt wird. Aber ich sage dir, weißt du, ich hatte mal 'n Interview 'n 'n, wirklich, ähm, äh, wichtiges Interview. Und da bin ich reingegangen und zu Macy's und habe dann Calvin Klein, ähm, Anzug gekauft. Und ja, ja, teuer. Aber ich sage dir
Ja. Genau. Mhm.r Teuer, teuer.
also
Er hat was gemacht.
Oh, da äh, f das es es war es wert und und den Anzug habe ich immer noch, und das ist das ist, äh, über 10 Jahre her.
Ja. Ne, aber so 'n guter Anzug, der schön passt, der macht schon was, ja.
Und Ja, und das ist nicht nur das, sondern es ist auch timeless, weißt du? Das ist nicht Mode und dann ziehst du es in 5 Jahren ausm äh, raus und dann passt nicht mehr. Ne, ne, das das ist, weißt du und und dann das Geld dafür auszugeben, ist es wert. Wirklich.
Mhm. Ja. Ist nicht mehr, im Trend, ja. Mhm. Wenn man es wieder verwenden kann, ja. Ähm, wenn es so 'n so 'n ja so 'n Zeitstück ist, sage ich jetzt mal, dann, ja, dann tut's weh, ne? So so kariert oder keine Ahnung, gespreckelt oder ja, so so so Dinge, die man sehr wahrscheinlich nicht mehr anzieht, ne? Also, dann finde ich es Geldverschwendung. Ähm
Ja, genau. Und und auf dem Anzug, das heißt da steht ja nicht Calvin Klein drauf, weißt du?
Ja, ja, ja, das ist auch so versteckelt. Ja.
E ge genau, also, es ist der der Stil dann ist nicht laut, sondern sondern leise und und klassisch. Ja, genau. Äh, dass man nichts zu beweisen hat, aber man sieht gut aus. Versteh weißt du, was ich
Genau. Und Luxus, ne? Leiser Luxus, genau, ja. K so schaut es aus, ja. So Luxus finde ich ganz okay. Ähm, so Leute, die ähm, ich meine, nicht für mich, aber ähm, ich finde es aber besser wie diese Leute, die das anziehen, wo man aber merkt, äh, du hast auch nur, ähm, die Marken an, weil weil es Status bringt oder so. Weißt du, was ich meine? So so, ähm, Showoffs, so, ne? Also, ja.
Genau, ja, genau. Weißt du, ich hatte lange Jobs, wo es ähm, wo man, äh, Shirt und Krawatte e tragen musste. Ähm, äh, aber und, äh, i die das sieht natürlich gut aus, und wenn man dann am Wochenende, äh äh, da 'n bisschen also, m ja, das ist das ist dann the right balance, weißt du? Ähm, aber und und manchmal macht es auch spaß, sich
Mhm. Mhm. Ja. Leger anzieht, eher. Ja, ja, ja, ja.
Gut anzuziehen. Okay, ja, wirklich.
Schick zu machen, genau. Ja, aber ja, ich finde das auch gut, aber man muss man kann sich auch schick machen ohne Designersachen, ne, finde ich. Also, a zumindest mal als Frau, als Frau 100 %. Für Frauen gibt's glaube ich so viele Optionen, ähm, ich glaube mehr wie für Männer, aber ja.
Ja klar, aber Also also, als Frau muss das ja kompliziert sein, das kann ich mir ja nur als als als Mann hat man das ja einfach, weißt du.
Ist es auch. Finde ich schon. Ja, sage ich auch, ich wäre auch manchmal gern 'n Mann. Hose, Hemd, fertig, boom, ne? Ja. Und für Frauen ja. Nix, ja. Und für 'ne Frau: „Ziehe ich jetzt 'n Kleid an oder 'n Overall?“ Oder, oder, oder, ne, oder nur Hose? Also, oder vielleicht so 'n Hosenrock? Also, es ist ja so die die Möglichkeiten sind zwar endless, aber es kann es auch kompliziert machen, ne?
Fertig. Ge genau, genau. K kein Make-up, keine Nägel, nix, weißt du.
Ja.
Und das kann auch teuer werden. Weißt du, wie ich so sehe, wä die die jüngeren Frauen, deren Stil ist jetzt also, die die nach ja ,die langen Nägel, die eyelashes, weißt du.
Kann auch teuer werden. Der wechselt sich so schnell. Ah, das ist so hässlich, aber okay. Ja.
Aber ja, das kostet Geld. Also, zum Beispiel wenn man im Su
Ja, das a ja, was sie da dran finden, weiß ich nicht.
J ja, also, ich ich weiß das auch nicht. Wenn man da so, äh, äh, i ich ich kenne 'n paar, die die geben vielleicht ja, so um die 100 $ aus, äh, nur für so manicure, pedicure pro Woche, weißt du? Äh
Ja. Das ist krass, ne? Ja.
i da fragt man sich: „Man, das ist.“ Wenn du das Geld irgendwo anders investieren würdest, wie reich du dann wirst Ende deines Leben, weißt du, ähm
Das nur die Nägel, ja. Ja, genau. Ja. Ja, viele verschwenden Geld und dann sagen sie, sie haben kein Geld, ne? Also, ich verstehe es nicht. Also, nicht mein Ding. Ich ich tue mir nicht die Nägel machen, auch keine eyelashes oder irgendwas, keine Ahnung. Ist alles, wie du schon sagst, 'ne Geldverschwendung. Und
So sowas macht man in der Pfalz nicht, ha?
Ne, man ist natürlich hübsch. <laughs> Ja, wunderbar. War schön mit dir zu plaudern, du, ne?
Ne, genau. Genau. Gut. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.